そうなっても、やっぱやめられない。でもそれってやっぱり、まあ、ストレス解消とかそういうイメージなんでしょうね。
うん。 うーん、食べてる時、幸せなんですよね、とても。うん。<chuckles>
ええ、じゃ、例えば、じゃあ、ご飯の方を制限するってどうです？
ああ。
晩ご飯の時にご飯を食べない。もう。
そうですね。食べ食べないなら、余計なんかすごく量増えてしまいそうな気がします。うん、それならなんかね。ね、そうですよね。なんか、まだご飯の方が油で揚げてないし、うん、お菓子より、ん、ご飯の方がいいんじゃないかなって思ったりしちゃいますね。
ええ。 すごく量が増えちゃいます。それは、それはダメだな。それはダメだな。 うん。 ええ。 いや、それはもちろんそうですよ。ただ、お話聞いてるとご飯お菓子やめられそうにないから、それならもういっそ、ご飯の方をやめたらと思ったんですけどね。なかなかそううまくいきませんね、やっぱり。
うーん。 <laughs> ああ。 そうですね、多分その分は食べちゃいそうですね。うん。
ええ。 うん。お茶碗で2杯飲んだら、2杯食べるっていうのを、じゃ、多分、と、取り過ぎなんですよね、高脂血症の人にとってはね。
ね、どれくらいがいいんですか？いっぱいですか？
糖尿病の人でやっぱり130から150グラムって言いますもんね、ご飯はね。
へえ。
うん、だから多分、うん、ん、こ、茶碗1杯の8分目ぐらいですか。
ひゃくさんじゅうかひゃくごじゅう、うーん。 へえ、少ないですね、ご飯。
少ないす。
ご飯好きなんで、ご飯いっぱい食べたいなって思っちゃいます、白米。<chuckles>
うん、だから、だから多分おかきを食べちゃうんですね。